دي صراحةً يعني كانت الظروف اللي حواليا كُلّها بت يعني مخلياني لأ، طَب أنا ليه مثلًا مش زي الناس؟ طَب حقي، مش حقي، عارف تفكيرنا إحنا، كأطفال يعني؟
آه، أنا فاهم، هو ده طبيعي، بالضبط، آه، آه، العين طول عمرها بتبُصّ للأحسن منها، فعشان كده.
بالضبط، بالضبط. فده كان ت ده كان ده كان تحدي بالنسبة لي، ويمكن كان تحدي أنا اتحطيت فيه وأنا مش مدرك، فاهمني؟ آآ
آه، آه. دي حقيقة، آه. بس أهو يعني، يعني يعتبر حضرتك من ال الفكرة دي يعتبر أنت شدّيت على نَفْس حضرتك، علشان تجتهد وتذاكر علشان توصل ل لمكانة كويسة، أنت زي ما حضرتك قُلت دلوقتي أنت يعني ما شاء الله طبيب، فأنت أكيد تِعِبت علشان توصل للمكانة دي.
عارف. بالضبط، بالضبط. يعني صراحةً الواحد بَذَل مجهود طبعًا آه مش هاقولك يعني يعني فاهم؟ مجهود كبير صراحةً يعني. آآ، بس الحمد لله، الواحد لمّا بيلاقي نتيجة للكلام ده بيحس إن هو كِسِب التحدي، عارف اللحظة اللي أنت بتقول الحمد لله، أنا انتصرت لنفسي أولًا يعني.